آه بس، يعني حتى مش هياخد طبقين لأ هو طبق واحد.
بالضبط، لأ هو طبق واحد وخلاص كده الأكل ده يعني هو د دي كانت الوجبة، ف إن إحنا بقينا باصين لبعض طبعًا هو خر يعني إحنا مشينا رُحنا أكلنا بره بس يعني هو خر طب إحنا ليه؟
اهم. <giggles> طب وده كان صاحبك والّا صاحبه بقي اللي يعني اللي عزمك ده صاحبتك أو صاحبك؟ أنتم الاتنين يعني ما حدش خد ما حدش لام التاني قال له ده صاحبك اللي عمل فيا كده والّا والّا صاحبِك
صحابنا إحنا الاتنين، يعني واحد ومراته آه لأ على فكرة وناس إحنا بنحبهم جدًا ولسه العلاقة كويسة بيهم، بس هُم ثقافتهم كده، عادي إحنا بنعمل أكل على القد أوي، وما يعني ما فيش أي مشكلة إن الأكل يخلص وإحنا قاعدين. طبعًا إحنا عندنا لحد ف لحد دلوقتي في بيتنا لما بنعزم حد لازم بنعمل
كويس. امم. الناس تأكل الناس تأكل وشنا يعني؟! ما ينفعش آه.
آه يعني أ أ لازم بنعمل زيادة حبة حلوين، حتى لو إحنا هناكل نفس الأكل تاني يوم، بس ما بنحبش نحط نفسنا في الموقف ده، فالموضوع برضو لسه إحنا متعودناش على ثقافتهم دي، بس مب بطَّلنا إن إحنا نعمل 50 صنف يعني عارف هو صنف واحد صنفين بالكتير
أيوه. أيوه، أيوه، يعني خلاص بقيتِ اتعودتِ إن أنتِ خلاص ت تعملي اقتصاد بقى من بعد ما سافرتِ تقتصدي شوية يعني.
آه. بالضبط، حسيت إن هو عادي إن هُم متعودين أصلًا العزومات بتبقى كده عادي، إن إحنا نعمل صنف مثلًا، لحمة أو فراخ وجنبه رز و وخضار، يعني هي هو ما يعتبرش
آه يعدي.
آه، آه هيعدي فعلًا.
ده حسسِك طب إن أنتِ قابلتِ حد كده بالثقافات دي، ده حسسِك إن أنتِ بقيتِ أي موقف يعدي عليكِ بقى بعد اللي أنتِ شُفتيه ده كله دهظن هتبقي تقبلك ليه كده ب بشكل أهدى شوية وهتبقى خلاص عدى عليكِ كتير وشفتِ كتير بقى فمش فارق معاكِ اللي جاي إيه بعد كده؟
آه بُص يعني خلاني أكتشف إن فعلًا في ثقافات كثيرة مختلفة وكل واحد على حسب ما اتعود واتربى، وده ده الطبيعي بتاعهم. برضه أحكي لك موقف اتعزمنا عند هنود و آه <giggles> هنود ب أكلهم حلو جدًا طبعًا، أنا باحب الأكل الهندي جدًا و
امم. تاني! آه قولي طب الهنود بقى المرة دي عملوا إيه الهنود؟ <chuckles> آه. معروف عنهم إن هو أكلهم Spicy يعني بيبقى حراق. آه.
جدًا، آه، آه، هُم بيحاولوا يخففوا لنا الSpicy شوية لما إحنا بنروح؛ عشان إحنا ما بنبقاش يعني أنا شخصيًا ما بأبقاش قادرة أوي، بعني أنا آكل حاجات حراقة جدًا، بس باحب برضو الSpicy ف لقينا هُم عازمين هنود تانيين معانا، يعني ما كناش إحنا بس لوحدنا.
آه. أها. آه أنتم مش ال العزومة ما أنتم هتفتكروا نفسكم معزومين لوحدكم؟ لأ ه هنستغل الموضوع ونعزم كل اللي نعرفه.
آه <giggles>

باحاول فعلًا إن أنا أعمل كده، يعني باحاول إن أنا آخد فكرة على الأقل بسيطة عشان ما أروحش فعلًا أتخض، إنّه في عادات وتقاليد وحاجات مع في ثف ثقافتهم أنا مش هاعرف أتأقلم معاها. آمم، مثلًا فيه مطاعم معيّنة ما بتعملش غير امم، لحوم آمم، آآآ، خنزير وحاجات من دي فباحاول إن أنا بالضبط، بالضبط، باحاول إن أنا برضو أعرف الحاجات دي من قبل ما أروح عشان ما أتفاجئش بالمكان أو ما أتفاجئش إن أنا مش هأقدر أكل فيه. آآ، م بس يعني علمتني التجارب دي كلّها حاجات إن أنا أقبل برضو الناس، زي ما هم يعني.
أهم. آه، طيب، تكوني عارفاها قبل ما تروحيها؟ بالضبط، آه. بتقبلي ثقافة الناس ال و وإن أنتِ تتعاملي معاها، وإن أنتِ ما تقفليش منهم يعني.
آه. مش آمم. بالضبط، مش شرط إن أنا أبقى زيهم، أنا برضو عندي ثقافتي ولحد دلوقتي باقعد أعزم على الناس إن هم ياكلوا بعد لمّا بيخلصوا، و تييجي حاجة برضو غريبة جدًا بالنسبة لهم يعني يعني إيه
وبتحطي لهم معالق عادي يعني، ما ما عشان ما ياكلوش بإيدهم. <giggles>
آه، لسّه لسّه باحط لهم معالق، فعلًا. <chuckles> وبعدين موضوع إن أنا أعزم على الناس أكتر بعد ما يخلصوا أكل، دي برضو غريبة جدًا بالنسبة لهم، يعني آآ، هم
آه، خلاص، هم عندهم اللي خلَّص خلاص.
بالضبط، أنت خلصت، عايز تاني اتفضل يعني من غير ما ت من غير ما إحنا نعزم عليك يعني ما فيش حد هيقول لك آآ، أنت خلصت طبقك أغرف لك تاني؟ لأ، هم عندهم أنت بتجيب لنفسك بقى يعني ما حدش هيقول لك أنت آه، <laughs> بالضبط. آآ، فدي كانت برضو حاجة غريبة هم شافوها أنا باعملها، يعني هم لاحظوها و وسألوني هو إنتم على طول بتعملوا كده عندكم، آآ في مصر؟
إمم. آه، شرفت ونورت خلاص مش هنتحايل عليك. <giggles> آه. آه، ده حاجة أنتم أنتم عندكم أكل زيادة والّا حاجة يعني وعايزين <laughs> تخلصوا منه. أيوه، أيوه.
<laughs> عايزين تخلصوا من الأكل والّا إيه إيه إيه مشكلتكم يعني. آآ، بس فأتعودت برضو إن أنا أقلل الموضوع ده شويّة، عشان في ناس مثلًا بتبقى بطنها خلاص مش قادرة، حاولت إن أنا أتخلص برضو من العادة دي.
آه. آه، بيب في في ناس بتتكسف برضو وبتاكل يعني، اللي هو خلاص بتكون مش قادرة، بس عشان ما تزعلكيش كده، تلاقيها بياكلوا برضو.
بالضبط.

بُص هي بصراحة تجربة كانت غريبة شوية، ويعني ساعات كده الموضوع كان يخُض في الأول صراحة، آمم، آه. <chuckles> آمم، بُص يعني، أنا طبعًا من مصر فإحنا ما بنعرفش أوي نحط حدود مع الناس، بنتكسف أوي إن إحنا نقول لأ، آآ، عيب إن إحنا نزعّل حد أو كده، أول لم آه.
يخُض، لأ قولي لي بقى، إيه اللي يخُض ده؟ <chuckles> اهم. اهم. بتتحرجي يعني، اللي هو ال الطبيعي اللي ب متعوِّدة عليه أغلب الناس، اللي هو في بيبقى عندهم إحراج، بيتحرجوا من الناس لمّا يقابلوا ناس جديدة.
بالضبط، بالضبط، وبالذات لو عندك ضيف مثلًا، هتتحرج إن أنت ما تقدّملوش حاجة. آآ، العزومات برضه، لازم نعمل وليمة كده لمّا حد يبقى جاي عندنا، ده اللي أنا كنت متعودة عليه.
امم. آه، حتّى معاكِ ما معاكيش، لازم ه هتتصرّفي وتعملي.
بالضبط. بالضبط لازم إن أنت بقى إيه، يعني الضيف اللي جاي ده تكرمه آخر كرم. المهم أنا سافرت من حوالي 6 سنين كده، و آآ رُحت في أوروبا، رومانيا، والموضوع كان غريب جدًا بالنسبة لي، يعني هاحكي لك موقف كده حصل معايا. كنت مَرّة أنا وجوزي معزومين عند ناس، آآ صحابنا، وهُم اللي عزمونا يعني، آآ فإحنا آه هُم اللي عازمين، بالضبط. <laughs> آآ، فإحنا رُحنا وقعدنا شوية، ويعني أفتكر إن إحنا اتغدّينا يعني سريعًا معاهم، وبعدين آه.
اهم. رُحتِ فين؟ اهم. احكي لي. اهم. هُم اللي عازمين بقى، يعني أنتم مش خسرانين حاجة أهو. <laughs> تفتكري! لأ، ثواني، تفتكري إن أنتِ إتغَدّيتِ؟ يعني آه، والّا الأكل كان قليّل والّا إيه؟ م ما كانت من غير الأكل بت <laughs>
يعني فاكرة يعني إن أنا تقريبًا اتغدّيت، آه، آآ أ ال مش فاكرة أوي الموقف ده، بس أ يعني هاحكي لك على موقف تاني برضه كان ليه علاقة بالأكل، بس الموقف ده، الغريب إن إحنا بعد أمّا قعدنا وكَلنا يعني مع بعض وكده، آآ، لقيت يعني االر اللي إحنا كُنا معزومين عندهم، واحد بيقول لمراته: "أنا هادخل أنام بقى."
ماشي. اهم.
فإحنا قعدنا <laughs> ف أنا وجوزي قعدنا بصّينا البعض كده، إيه ده؟! <laughs>
ه هادخل إيه؟ هادخل أ <giggles> اللي هو نستأذن إحنا بقى، تمام ي يعني أ
آه يعني، آمم، خلاص بقى إحنا إحنا نمشي إحنا بقى ونسيبهم هُم يرَيّحوا. بس الموقف كان غريب جدًا بالنسبة لي، لإن أنا عمري في حياتي ما عملت كده مع حد، حتّى لو أنا تعبانة جدًا وحد جالي
لأ، لو خلاص هتموتي من التعب وهتنامي م عمرِك ما هتعملي ك الكلام ده.